<chuckles> Dengan pas pada saat kamu beli baru itu, apakah tiketnya memang sesuai ekspektasi kamu lagi gitu bahwa akan bisa dapatkan harga yang sama? <chuckles> Ndak ya? Oh.
Mhm. Enggak. Enggak dong, harganya 2 ka 2 apa 3 kali lipat dari harga tiket yang aku beli pas promo.
Oh, oke oke oke, nah dengan keja
Dan ini pun hampir terjadi kemarin. Kemarin aku bulan Oktober liburan ke Hong Kong, ke Hong Kong. Nah itu aku berdua sama temen aku, nah temen aku ini tipe orang yang kayak santuy banget, santuy gitu kan, terus kayak enggak ada urgensinya lah. Kayak aku bilang, "Ayo kita siap-siap untuk jam segini." "Bentar lagi lah bentar lagi lah," kayak gitu kan. Ujung-ujungnya hampir terlambat, untung kayak, "Lari lari!" aku suruh lari pas di bandara kan. Terus dia kepikiran juga, "Bagasi kita masukin prioritas aja, mohon banget mohon banget, pesawat kita bentar lagi mau berangkat," dia bilang kayak gitu kan. <chuckles> Mana
Wow, hampir Berulang lagi? Wow. Iya. Iya. Iya. Iya. Oh. <chuckles> Apakah kamu menganggap yang apa, kam kam gini, menganggap, eee eee, santuy seperti itu ketika travel itu, apakah kamu menganggap itu bagian dari personalitas atau apa? Atau karena kamu selalu me me taken for granted aja bahwa akan ada selalu kemudahan-kemudahan kok, atau atau gimana, apa yang kamu bisa pelajari dari situ, ini kan udah 2 kali ya, terulang yang sama? <chuckles>
Apa tuh? Nggak. Oh nggak sih. Nah tapi kalau tapi kalau yang keduanya bukan gara-gara aku. Kalau yang pertama memang pure salah aku, yang kedua ini gara-gara kan aku bareng temenku berdua. Nah temen aku yang kayak kubilang kayak, "Ayo buru-buru, siapin barang-barangnya dari malam," gitu, "tinggal kayak, ba pagi itu tinggal bawa barang udah nggak bongkar-bongkar lagi," aku bilang gitu. "Ah besok ajalah, besok aja, aku udah capek!" kayak gitu kan. Akhirnya ya udahlah.
Oh ya ya. Oh iya. Ya. Oke. Nah setelah itu kamu kamu gimana, eee, ngobrol ke teman kamu, apakah kalian berdua akhirnya sadar dan sama-sama belajar dengan dengan satu masalah yang sama? <chuckles> Dengan dengan, eee, kesantuyan itu ya? <laughs>
Iya, akhir <chuckles> Ya akhirnya kubilang kan, "Nah itu kan aku bilang bangunnya lebih pagi," "Udahlah, udah udah terlanjur, kalaupun ketinggalan mau gimana lagi," dia bilang kayak gitu.